Oye, ahora quiero que me platiques, tú en tu casa, ¿cómo manejas o qué reglas tienes respecto al al al uso de las pantallas?
Pues, mira, la verdad es un un tema un poquito, eh, no delicado, pero difícil de de como hablar con los niños, ¿no?, por ejemplo, eh, yo desde que estaban como chiquitos, no dejé que vieran la tele, eh, hasta que tenían como casi 2 años. A los 2 años fue cuando ya decidí yo que está bien que vean la tele como más de de primero empezaron como de media hora y luego que 1 hora, eh, máximo, ¿no? Entonces, lo que Sí, lo que me ha me ha funcionado más, a mí, es que, eh, les gusta mucho jugar con los juguetes, ¿no?, a los niños. Entonces, eh, a veces que, bueno, sí, eh, por no ver la tele, eh, o no tener ninguna pantalla, no, nada de que tablet, o televisión, o celular, eh, por no tener como a la vista las pantallas, eh, pues, sí, hay mucho tiradero de juguetes, ¿no? Pero <chuckles>
Ujú. Okey. Okey. Ujú. Okey. Muy regulado. Ah, excelente. Ujú. <laughs> Pero al menos no están pegados ahí, a una pantalla. <chuckles>
pero es Claro, pues, es como una cosa por otra, ¿no? Entonces <chuckles> sí, eh, sí, hemos como, eh, hecho como un poquito más de de énfasis en que no vean la la televisión, en que se pongan a hacer otras actividades, por ejemplo. Pero mi niño más grande ya entró a la escuela. Entonces, eh, pues, él va casi todo el día a la escuela, eh, llega y lo que quiere hacer es prender la televisión, ¿no? Entonces, eh, a veces, que me siento mal porque digo: "Ay, que todo el día, ah, está en la escuela, quiere llegar, quiere descansar, a la casa", a veces que que, bueno, uno mismo lo hace, no de que, ah, llegas de, por ejemplo, el trabajo. Te quieres sentar en el sillón, prender la televisión y relajarte, ¿no? Entonces, digo yo, a lo mejor él también quiere hacer lo mismo, ¿no?, como, eh, bueno, han hecho muchos estudios y dicen que cuando las personas ven la tele no piensan nada, ¿no?, como que su su mente está como así no, no trabaja Ajá. Entonces entonces, como digo yo: "Bueno, eh, los niños, pues, quieren nada más como ver la tele para no pensar nada y relajarse", ¿no?, igual que uno. Pero, pues, sí tenemos reglas, como de que, bueno, llegas de la escuela, eh, quieres ver la televisión. Entonces, eh, tienes que leer, primero, 20 minutos, tienes que
Claro. Ujú. Claro. Okey. Oh, claro, está en la edad. ¡Sí! <laughs> Claro. Exacto. <chuckles> Se van. Están enfocados, nada más exacto. <laughs> <laughs> Claro. Ujú. Okey, se las tienen condicionada, o sea, sí, las reglas, pero de, tienes que hacer algo primero, ¿para verlo como recompensa?
Sí, tienes que ganarte, ¿no?, como el el tiempo para ver la televisión, ¿no?
Okey. Ah, excelente. ¿Y cómo lo tomaron? O sea, ¿sí lo sí lo entendieron? O sea, vaidei vaya con ese o sea, en ese concepto de que: "Tengo que hacer algo que me indica mi mamá para poder hacer algo que yo quiero" o ¿te pelearon al principio cuando les explicaste esto?
Y Sí. Eh, no, porque ya bueno, antes de de entrar a la escuela, por ejemplo, ya estaban haciendo eso. Ya empezaron con ese tipo de bueno, eh, reglas, ¿no? Entonces, eh ...yo bueno, siempre tenemos una rutina en casa y yo creo que también bueno, le ha ayudado ir a la escuela al niño más grande porque eh, yo creo que bueno, allá tienen como rutinas, desde que cuando lleguen van a hacer esto y luego sí llega esa otr otra actividad y luego esto y esto otro, ¿no? Entonces cuando llega el niño a la casa, dice: "¿Y ahora qué voy a hacer?", ¿no? Entonces quiere como estar haciendo cosas diferentes, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, dice: "¿y ahora qué voy a hacer? Luego ahora voy a ver la televisión y luego voy a" <chuckles> no. Entonces tenemos como que hacer actividades para que no piense en que tiene que ver la televisión, ¿no?
Okey. Claro. Ajá. Claro, es como básicamente como distraerlo, por así decirlo, con otras cosas que a lo mejor son más, pues nutritivas para su mente o cuando están chiquitos como para desarrollar. Pues es que como tú dices, o sea, cuando están cuando están cuando están enfrente de la TV o sea o en frente de una pantalla, o sea, su cerebro no funciona de la misma forma a que cuando conviven o a cuando están, eh, desarrollándose, no sé, por ejemplo, esas habilidades motrices y todo esto, ¿no? Entonces, obviamente, como como padres, lo que quieres es motivarlos y desarrollarlos en estas áreas que son más importantes a que desde chiquitos ya estén obsesionados con una pantalla, obviamente.
Sí. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Y eso ahorita que acabas de decir, eh, tiene mucho que ver, entonces, desde Sí, desde chiquitos, eh, de un año, eh, los papás le ponen la televisión al al niño o le ponen una tablet, porque hasta hay niños que les dan tablets, ¿no? Porque: "Ay, para que, para que me deje, eh, hacer esto el niño, para que me deje limpiar, para que me deje hacer esto otro". Eh, los papás a veces que sí, eh, pues sí somos cómodos, ¿no? Y, y para que el niño no llore, le dan la tablet, ¿no? Entonces, sí, desde chiquitos uno los acostumbra a que, para todo van a ver la televisión, pues van a crecer y van a querer hacerlo, ¿no? Como toda la vida. Entonces, también tiene mucho que ver lo que nosotros hacemos para lo que ellos quieran hacer, el ejemplo que le damos, por ejemplo, si estamos en el celular todo el día nosotros, eh, si llegamos, eh, por ejemplo, a comer y que estamos con el celular, pues ellos también van a querer ver una televisión, ¿no? O ver una pantalla, la tablet cuando van a comer. Entonces, otra regla que es en la casa es que no hay celulares en la comida, en la en la mesa cuando nos sentamos a comer, ni yo ni mi esposo voy van a ver el celular, nadie, porque pues, eh
Claro. Sí. Sí. Claro. Ujú. Obvio. E en la mesa. Oye, está superbién. Porque justo lo que dices, es importante como padres que, o sea, prediques con el ejemplo. No, nada más que le digas a tus hijos de "Oye, no, no la vas a ver". Y, él te está viendo de: "Pero tú lo estás haciendo mamá". O: "Tú lo estás haciendo papá, ¿por qué yo no?". O sea, creo que es t muy importante tenerlo en cuenta, y qué bueno que lo implementaron también de, nosotras tambi nosotros también vamos a seguir estas reglas, ¿no? O sea, también las reglas que les ponemos a nuestros hijos, tenemos que hacerlas nosotros para que ellos vean que es una regla en general, no nada más para unos sí y otros no.
Claro. Sí, la verdad, esta regla, pues tiene que abarcar todo, sí. Y pues sí, la verdad, a veces que que, bueno, pues uno tampoco ve la televisión para pues no provocarle a ellos que también quieran verla, ¿no? Yo sí me me por ejemplo, me me abstengo de ver la televisión porque a veces también, eh, luego si yo quiero ver algo, pues a lo mejor los niños no entienden lo que yo voy a ver, por ejemplo, si es, eh, una cosa de una serie, ¿no?, de de de pues, mamás o de de otras de unas muchachas o lo que sea, entonces ellos no no van a entender. Entonces luego, eh, te hacen preguntas y como tú no sabes qué responderles ¿no? No, son para niños ese tipo de de, por ejemplo, películas o series. Entonces, no me gusta verlas cuando ellos están aquí. Entonces, como casi nunca tengo tiempo para yo verla entonces, no puedo ver la televisión a lo mejor yo tampoco, pero pues prefiero eso a que ellos me vean que yo también me la llevo puro viendo televisión, ¿no?
<chuckles> Sí. Ujú. Claro. Ujú. Claro. <laughs> Claro, y es que es lo mismo. O sea, como te digo, y como y como haces tú énfasis, o sea, tienes que hacer el ejemplo y a lo mejor te sacrificas tú de repente, pero para que ellos también entiendan el porqué o o que sigan más sin pelear <chuckles> esta regla. O sea, de que: "Está bien, la acepto, ¿no?, ya no me queda de otra. La voy a aceptar".
Entonces sí. Sí, la verdad. Y y me ha me ha tocado a mí, ¿no?, de que yo estoy, por ejemplo, contestando algún mensaje o viendo a lo mejor las redes sociales, ¿no?, viendo, eh, Instagram o lo que sea, entonces, ellos me me hacen una pregunta o quieren jugar conmigo porque, eh, pues, al momento de de no estar viendo una pantalla, los niños, pues, quieren que tú juegues con ellos, que interactúes con ellos, entonces, eh, pues, a veces que sí me he sentido mal de que yo estoy en el celular y luego me hablan y yo: "Espérate", o o: "No puedo en este momento", entonces sí he querido he cambiado también en ese aspecto yo de que, eh, estoy más presente con ellos, eh, me gusta, eh, como interactuar con ellos, jugar, eh, también ellos ven eso como, eh, muy importante en su crecimiento también les ayuda que uno hable con ellos porque también Sí si no, hablas con los niños también, pues, tardan más por ejemplo, cuando están chiquitos, tardan más en hablar, tardan más en en en aprender, por ejemplo, es en la escuela, si no les enseñas, por ejemplo, lo básico que son el abecedario, los números, eh, los niños llegan a la escuela y no saben nada, ¿no?, entonces, también tiene mucho que ver cómo los padres le enseñan en casa, ¿no?, eh, no nomás darle un aparato a que nomás le se enseñe el aparato, ¿no?, entonces también, eh, tiene mucho que ver como las estrategias que usan los papás, ¿no?, para poder enseñar a los hijos.
Ajá. Claro. Ujú. Claro. Ujú. Claro. Precisamente. Exacto. Claro, y es que o sea, viene lo mismo, cuando están en esa edad, los niños pequeños o sea, todo se aprende en el ambiente y de las personas que lo rodean, entonces o sea, si quieres que aprendan algo bueno o que aprendan a desarrollarse, que aprendan a hablar, a caminar y todo eso, o sea, como papá, te tienes que involucrar. No, nada más es estar ahí al lado, como dices, en el teléfono, a lo mejor te puedes llegar a sentir mal de repente cuando ellos ya te hablan, pero, también creo que está ese aspecto importante de a lo mejor, no sé, es algo de tu trabajo o es un mensaje importante, entonces también como, aclarar de que: "Dame 2 segundos, estoy contestándole, no sé, a tu papá", ¿no?, algo importante, pero como dices o sea, vienen tienen que aprender del ambiente, ¿no?, entonces el ser un papá involucrado, el ser una mamá involucrada obviamente les va a ayudar muchísimo en su desarrollo, que te iba a preguntar, por ejemplo, tú que implementas esto con tus hijos en tu casa, eh, ¿te has topado, no sé, a lo mejor con sobrinos, o primos, o hijos de o de conocidos que son todo lo contrario y que veas diferencias, por ejemplo, en los niños?
Sí, claro. Sí, claro, exactamente. <chuckles> Sí, la verdad que sí. Y, ah, bueno, hemos ido de vacaciones, ah, con familia, y estos niños, pues están acostumbrados a ver la las pantallas, eh, todo el día, ¿no? Desde que se levantan, le prenden la tele, eh, pues sí, ¿no? Sí ha afectado, eh, la verdad que cuando un niño, eh, ve mucho la televisión, o juega mucho con la tablet, o nomás cuando está en la pantalla por mucho tiempo, eh, crean como una cierta ansiedad, o, eh, cier cierta como, eh, dependencia, o adicción al a ver esas cosas igual, como a estar como, solamente viendo eso todo el día. Entonces, si tú se las quitas, eh, se enojan, eh, empiezan a hacer berrinches, y luego, pues cambian su actitud, ¿no? Entonces, esos niños, eh, cuando salen a jugar con otros niños, eh, les afecta en en la manera, eh, social. Ajá, exactamente, no sabe jugar.
Ujú. Sí. Sí, claro. Ujú. Claro. Es como una dependencia, ¿no? Exacto. Claro. Y es que no saben jugar. Y es que ajá, porque no saben jugar. No saben socializar como dices, o sea, están pegados a una pantalla. No tienen, no tienen, este, como naturalidad de de agarrar un o sea, lo más sencillo, ¿no? De que, un vaso y hacer ruido, y jugar con el vaso. O sea, no saben lo que es el mundo fuera de una pantalla, cuando están 24/7.
Sí, la verdad que que sí tiene mucho que ver la influencia de de las pantallas en los niños porque sí ha cambiado mucho a como era antes que los niños por ejemplo, salían a jugar afuera, que me tocó a mí, ¿no?, salía a jugar afuera con los amigos, eh lo que sea, jugar a la a la cuerda a la pelota, fútbol, lo que sea, eh, en las bicicletas. Eh, bueno, ahora es muy diferente, ¿no?, también los tiempos han cambiado, ¿no?, eh, ahora los papás pues, eh, no dejan salir tan fácilmente a los niños como antes, ¿no?, ha estado un poco más peligrosa la situación y todo, ¿no?, pero, eh pues también tiene mucho que ver con los papás, ¿no?, los niños no tienen la culpa de que los papás los dejen todo el día viendo la televisión, ¿no?, entonces siempre los papás podemos poner límites en en nuestra familia, entonces, eh, así los niños van a van a aprender, ¿no?, a a cuáles son los límites, las reglas de la casa, y pues en sí les va a ayudar a ellos, ¿no?, es algo que que es un beneficio para ellos, eh, entonces yo creo que sí deberíamos de enfocarnos más en en desconectarnos un poquito de las pantallas, as los niños, así como los papás, ¿no?, también porque ahora, eh, pues todos tenemos acceso a la tecnología, ¿no?, entonces todos queremos estar ahí pegados, ¿no?, al teléfono o a la computadora.
Claro. Uy, sí. Ujú. Claro. Ay, eso sí. Claro. Exacto. Claro. Claro, ambas partes. Oh, ya. Obviamente. Oye, y por ejemplo, ¿cómo abordas esto o a lo mejor en un futuro cuando tus hijos crezcan y con la tecnología que tenemos hoy en día, ya cuando, por ejemplo, en la en la escuela les pidan o manejen las pantallas más seguido? O sea, ¿piensas que ahí sí es más flexible en los horarios o el tiempo o igual pondrías límites?
Sí, mira, la verdad, eh, ya me ha tocado, y ya me, eh, me tocó que, a mi niño más grande, eh, le daban clases por internet, ¿no? Y más, por ejemplo, ahora en la pandemia, que ya ves que todo era por en línea, ¿no? Entonces, daban clases a los maestros por internet, por Zoom, o por, eh, no sé, o otras yo creo aplicaciones que también había. Entonces, eh, bueno, a veces que hay, pues sí, eh, a veces que no puedes como <chuckles> tú de evitarlo, ¿no?
Claro. Digital. Ajá. Plataformas, ujú. Evitarlo, eh, que exacto. <chuckles> Ya, y ahí
Sí, porque, entonces, tienes que ya hacerte a la idea de que, pues, no, no siempre vas a poder como, eh, tú controlar todo, ¿no? Entonces sí era bueno en ese entonces, ¿no? Y por ejemplo, también, a veces que los papás sí ocupan como <chuckles> un descanso, ¿no? Entonces, que, no siempre vas a poder, eh, tener los niños fuera de las pantallas, no, a veces que sí ocupa un descanso a la mamá, el papá. Entonces sí está bien, a a ratitos que, pues le dejes la tele un poquito al niño, ¿no? No pasa nada, por un rato no pasa nada.
Claro. <laughs> Claro. Claro, pero ju pero justo con, con límites, como dices que es lo importante para no hacerlos, eh, obsesivos, o, o dependientes de, de una pantalla. Me encantó, eh, escuchar tu punto de vista sobre ese tema, me pareció muy interesante y te agradezco muchísimo tu tiempo.
Sí. La verdad. Muchas gracias. A mí me encantó.